Hi, ähm, ich mache gerne Sport. Also, es gibt auch, äh, Zeiten, wo ich das wirklich total regelmäßig mache. Problem ist aber auch, ich arbeite auch leidenschaftlich gerne, habe auch immer so viele kreative Projekte nebenbei am Laufen und dann passiert es auch immer mal wieder, dass der der Sport hinten runterfällt. Und, also, ja, meine Arbeit ist mir ehrlich gesagt sogar noch 'n bisschen wichtiger als Sport, aber natürlich will ich auch 'n gesunder Mensch sein, der gut altert und sowas. Also, dachte ich, vielleicht wäre das halt gut, wenn wir uns das gemeinsam so' n bisschen anschauen.
Mhm. Ja, voll. Also, ich meine, so 'ne so 'ne tägliche Routine haben wir ja alle und ich glaube, jeder weiß auch, wie schwierig es manchmal ist da so 'ne so 'ne Balance reinzubringen, weil dann ist doch viel hier los oder dort und dann geht irgendwas anderes wird dann vernachlässigt. Also, ähm, da geht's nicht nur dir so, ähm, kann ich dir schon mal sagen, sondern, äh, auch vielen anderen. Also, ich verstehe das total. Und, ähm, ja, also wie ist denn momentan dein so typischer Ablauf das Tages? Also, was wann stehst du auf? Wann, ähm, arbeitest du und wie wie geht es weiter dann bis zum zum Abend, bis du schläfst?
Ja. Ja. Ja, ich ähm, ich bin Frühaufsteherin und, ähm, ja, ich trinke dann morgens erstmal so meinen Kaffee. Ähm, also, ich werde ohne Wecker wach, ganz entspannt. Und, also, bei mir ist es halt so, morgens bin ich so quasi my best self, also, da kann ich mich so am besten konzentrieren. Deswegen mache ich es meistens so, wenn ich es mir w wenn es möglich ist, dass ich so die Aufgabe, die, ähm, vielleicht so kognitiv auch am anstrengendsten ist oder die mir grad sehr wichtig ist, wie irgendwie einen Text zu schreiben oder so. Das mache ich halt erstmal morgens. Ich muss auch dazu sagen, ich habe früher hatte ich 'ne Zeit lang habe ich halt immer morgens erst Sport gemacht. Und daher war ich so konsequent mit dem Sport, aber da ist so 'n bisschen meine Primetime ist, ist mir das dann wichtiger, zum Beispiel zu schreiben, anstatt Sport zu machen.
Mhm. Mhm. Mhm. Hm, ja, das wollte ich dich gerade fragen, ob du ob du dann, diese den Sport eher so als Erholung siehst oder als die Zeit, wo du eben diese Primetime dafür nutzen willst, weil du halt dich da auch viel konzentrierst oder oder viel Kraft und Energie brauchst, so in etwa.
Äh, ja, also, mir ist äh, also, mir sind die Texte, die ich schreibe halt schon wichtiger als, ähm, <chuckles> so mein Hintern, den ich mit den Squats trainiere, aber, ähm, die Squats sind mir auch wichtig. So und dann ist jetzt eigentlich so 'n bisschen mein idealer Plan, der aber eben nicht immer so gut hinhaut, dass ich, ähm, mittags, vor dem Mittagessen, ähm, dann so 'n bisschen Sport mache. Also, weil es ist ja auch blöd, wenn man gerade Fett gegessen hat, dann Sport zu machen. Ähm, dass ich dann Mittag esse, danach mache ich 'ne z längere Pause. Ich bin irgendwie immer richtig platt nach dem Mittagessen. Ähm, ja, und dann arbeite ich halt nochmal so bis abends. Das ist eigentlich so mein Plan. Aber manchmal klappt das dann irgendwie nicht mittags, dann sage ich mir so: „Ah, dann machst du es halt abends" und sch manchmal funktioniert das dann sogar, aber manchmal ist es auch so, dass ich dann einfach münd so müde bin abends, dass ich mich viel lieber, weiß ich nicht, aufs Sofa setze und irgendwie 'ne Folge von 'ner Serie schaue, anstatt da jetzt noch Sport zu machen. Also, das ist gerade so 'n bisschen die Situation.
Mhm. Ja. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, verstehe. Dann, mit deiner Arbeit hast du da so feste Zeiten oder Termine, die du da einhalten musst, oder kannst du das bisschen frei, ähm, gestalten auch am Tag?
Ja. I ich kann das frei gestalten, ähm, komplett. Problem ist, dass ich halt nicht immer, äh, gestalten kann, wie viele Auftraggeber sich gerade bei mir melden und, ähm, manchmal ist es halt 'n bisschen ruhiger, dann klappt das natürlich auch mit sowas wie Sport sehr viel besser. Ähm, manchmal ist es aber auch einfach voller und, ähm, dann nehme ich die Aufträge aber auch an wegen des Geldes, ähm, und dann macht es das mit dem Sport halt so 'n bisschen schwieriger. Also, jetzt ist auch gerade so 'n bisschen so 'ne Phase.
Mhm. Mhm. Okay, verstehe, verstehe. Und ähm beim Sport, ähm, würde dir das eventuell helfen, wenn du, ähm wenn du da dir quasi einen fixen Termin setzt? Wenn du jetzt zum Beispiel einen, äh, Sportkurs machst in einem im Gym oder in in einem je nachdem, was was es nur auch noch gibt, dass du dann weißt, okay, immer um, ähm, 17 oder um 18 oder um 19, egal welche Zeit, eine Zeit, die dir gut passt, vielleicht auch nicht unbedingt in die Arbeitszeit geht oder in deine Fokuszeit, also morgens, dass du dir dich da bei einem Kurs anmeldest und
das dir nochmal so diese Motivation gibt, so: „Okay, ich habe diesen Kurs gebucht, da muss ich hin." Ähm, und, ähm, dann machst du das täglich, zum Beispiel.
Ja, also das Problem, was ich so 'n bisschen habe, ist also ich lebe so 'n bisschen dieses, ähm, digitale Nomadenleben. Also, ich bin, äh, häufiger mal woanders, deswegen lohnt sich das irgendwie nie für mich, mich so richtig in 'nem Fitnessstudio anzumelden. Aber was ich gerade gedacht habe, ist, dass ich mir vielleicht selber so 'n 'n We Wecker stellen kann, muss ich mir halt noch überlegen, welche Zeit am besten in Frage kommt, ähm, das es dann quasi so mein Sportwecker ist.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, genau, das ist das ist 'ne gute Idee, eben dir selber so 'n bisschen ähm, machst du quasi deinen eigenen Kurs, ähm, für den du dich dann so für dich angemeldet hast und dann gibst du dir so 'ne so 'ne Routinezeit. Also so 'ne wirklich so 'n das ist das ist immer die gleiche Zeit. Dann gewöhnst du dich da auch 'n bisschen daran, dass es jetzt immer um um diese Zeit ist. Und dann, ähm, machst du das eventuell dann auch eher. Ähm.
Ja. Ja. Ja, vielleicht hilft mir das ja wirklich, wenn das so 'n, ähm, Termin ist, weil dann kommt man halt nicht in diese Versuchung mit: „Ah, mache ich abends,“ und dann abends: „Ah, jetzt bin ich aber zu müde,“ <chuckles> ähm, wie das dann halt manchmal so ist. Und abends bin ich halt echt manchmal zu müde. Also, ich finde, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, dann will man sich manchmal auch so 'n bisschen einfach langlegen. Ähm, aber ich könnte ja vielleicht versuchen, mir um 12:30 'n Wecker zu stellen, weil so bis 11, 12 arbeite ich halt immer so mega konzentriert. Ähm, und so ab 1, 1:30 kriege ich schon wieder Hunger, also wäre ja vielleicht 12:30
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Also davor, mhm. Ja, genau, zum Beispiel. Also, du könntest dir ähm, wie ist es für dich? Ist es ähm, machst du gerne so eine Einheit so am Stück, äh, Sport, also wo du sagst: „Okay, jetzt heize ich ein eine Stunde durchgehend oder 1 1/2“ oder sowas, oder teilst du's dir auch gerne ein in den Tag? Also dass du sagst, eben kurz vor dem Essen, vielleicht 'ne halbe Stunde und dann aber nochmal nach dem ganzen Tag, nach der ganzen Arbeit nochmal irgendwie 'ne Stunde ran hängen oder so. Ist das ist das was für dich?
Also, ich glaube, wenn ich so 20, 30 Minuten am Tag schaffe, bin ich schon voll zufrieden, weil, also, so viele Stunden hat der Tag ja gar nicht. Und also, ich gehe halt meiner Erwerbsarbeit nach und dann, ähm, habe ich aber noch so ein, 2 kreative Projekte, die mir am Herzen liegen, die ich halt noch so zusätzlich mache. Also ich glaube, wenn ich so 20, 30 Minuten am Tag mache, bin ich eigentlich schon zufrieden. Es gibt Ta Tage sogar, da hat man richtig Bock, da macht man halt mal 'n bisschen länger. Aber so vom vom dafür einplanen reicht mir so 'ne kleine Zeitspanne.
Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Okay. Okay, verstehe, aber das ist ja dann eigentlich ganz einfach noch irgendwie, äh, mit einzubringen. Ähm, dann ist auf jeden Fall gut, dir diesen Wecker zu stellen oder was mir auch immer sehr hilft, ist so so ähm, das zu sehen, also, vielleicht so mit so Post-its irgendwo so 'ne Erinnerung hinmachen. Ähm, 12:30 Uhr ist immer so dein dein Sporttag, das ist, ähm, auch noch mal mhm.
Ja. Ja, ich habe so 'n ähm, so 'n Kalender, ist halt immer so 'ne DIN A4 Seite, ähm, für jeden Monat zum Ausdrucken und, ähm, ja, da trage ich mir auch so wichtige Termine ein, aber manchmal, ähm, auch so Symbole, also, was mir halt so gut gelungen ist oder so, dann gebe ich mir dafür selber 'n Stern oder 'n Herz oder sowas. Und, äh, da könnte ich mir ja auch was für den Sport überlegen.
Mhm. Mhm, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, auch so so 'ne so 'ne Belohnung ist ja auch ganz, äh, motivierend nochmal. Also, wenn du es auch gemacht hast, dass du dich dann selbst nochmal belohnst am Abend irgendwie. Also ähm, gibt's was, was du gerne so abends machst, wo du dir dann denkst: „Okay, das ich habe heute meinen Sport gemacht und abends belohne ich mich dafür"?
Ähm, ja, also gut, ich mache ja die Sachen abends sowieso. Also wenn ich abends Energie habe, dann widme ich mich am liebsten so meinen kreativen Projekten zu, aber manchmal, wenn mir die Energie komplett fehlt, dann gucke ich ehrlich gesagt auch einfach so 'ne Folge von 'ner Serie irgendwie. Ähm, kommt drauf an, wie ähm, ja, wie fit mein Kopf ist. Also wenn ich wenn's mir zum Beispiel noch gut geht, dann lese ich auch voll gerne was, aber wenn ich so richtig platt bin, dann gucke ich einfach 'ne alte Folge Grey's Anatomy oder irgendwie sowas. Dann lasse ich mich einfach berieseln.
Mhm. Okay, ja. Ja, aber ist ja auch muss ja auch sein, also sich da auch ja, diese Erholung dann nochmal ähm, nochmal zu gönnen. Ähm, wenn du natürlich jetzt auch das nicht so schaffst in dein in deinen Plan oder in deinen Tagesablauf, ähm, dann könntest du auch versuchen, zum Beispiel ähm, weil es klappt ja vielleicht auch nicht jeden Tag so, wie du es möchtest, weil du meintest ja auch, es kommen Projekte rein oder so, dass du das dann so, ähm, bisschen aufholst, zum Beispiel dann an den Wochenenden, wo du vielleicht weniger arbeitest, dass du dann da sagst: „Okay, ich mache da dann bisschen mehr Sport oder 'n bisschen ja, was öfter oder länger.“ Ähm, dass man sich dass du dir das quasi so, wenn's halt nicht klappt mit dem jeden Tag es kann pa passiert auf jeden Fall, dass du es dir dann vornimmst noch für wenn du frei hast quasi.
Ja. Ja. Ja. Ja, das kann ich halt auch mal versuchen. Also ich habe halt in meinem Kopf eigentlich dann auch immer so dieses Vorhaben, dass ich versuche, mittags Sport zu machen, und wenn's nicht klappt, denke ich mir immer, kannst du ja abends auch 'ne entspannte Yoga-Einheit machen. Und manchmal tue ich das dann auch. Aber es gibt halt diese Tage, da ist man so platt, da ist so das letzte, wozu man dann Lust hat, äh, sich noch zu bewegen irgendwie um 20:00 oder so. Ähm, manchmal ist es sogar 21:00, keine Ahnung, es ist variiert halt immer so 'n bisschen, aber also ich versuche das jetzt wirklich, das mittags so 'n bisschen ernster zu nehmen, dadurch, dass ich mir wirklich 'n Wecker einstelle, ähm, das so richtig in meinem Kalender mit 'ner Farbe oder so markiere, ähm, damit klar ist, dass es irgendwie so 'n fester Bestandteil des Tages ist und, ja, ich hoffe, dass ich da einfach wieder so 'n bisschen in die Routine reinkomme. Ich habe auch das Gefühl, wenn man halt einmal so drin ist, dann geht's auch voll gut, aber wenn man so 'n bisschen reingefallen ist, dann braucht man halt quasi so 'n Anstupser, dass es wieder anläuft. Aber ja.
Mhm. Mhm. Ja, genau. Ja, da muss man sich muss man sich bisschen bisschen pushen auf jeden Fall. Und ja, der Wecker klingt doch ganz gut, ähm, das mal auszuprobieren und das eben zu sehen, so okay, das musst du machen, ähm, dass dich das immer daran erinnert noch und, ähm, ja, dann wird das auch mit Sicherheit gut klappen.
Ja. Ja. Ja, danke dir, dass du mir da zugehört hast und mich da so unterstützt hast und ich hoffe, ich kriege das jetzt einfach hin in den kommenden Tagen.
Ja, sehr gerne. Danke dir, ähm, ja, fürs Teilen und ich hoffe wirklich, dass dass das klappt, dass dir, äh, die Tipps ein bisschen was helfen und, ähm, ja, dass du diese Routine da wieder reinbekommst.